أنا أصلًا يعني آآ فضلت واخدة أسبوعين كده أجازة، وسافرت و بتاع، علشان أقدر أكون بافصل يعني برضه، رحلة مهنية كبيرة. آه، يعني لأ كده، كده خلاص كنت واخدة القرار وقدمت استقالتي و وخلاص يعني هانزل في الشركة التانية، فاخدت أسبوعين أفصل بس. آآ وكل شوية بقى كنت عَمّالة أأجل، يعني أنا مثلًا، مثلًا قُلت لهم: "هانزل 1/11" فباقيت أقول لهم: "أنا هانزل خمسة حداشر" بقيت أقول لهم آه، بالضبط كده، بس أنا مسافرة أص من كتر ما أنا بجد مش عايزة أروح يعني، مش مش متوترة جدًا، وحاسة فعلًا إن أنت بتخرج من الحتة بتاعتك، ومن ومن راحتك، ومن تمان تمان سنين، رقم مش قليل خالص، خالص، خالص، إن أنت تكون بتغيّر شغل، آه ف فبجد لأ، كان شعور فظيع جدًا، وأول يوم في الشركة الجديدة دي لمّا رُحت، أنا عمري ما هنسى اليوم ده، وعمري ما هنسى أنا كنت حاسة بإيه بصراحة.
اللي هو تفكري بهدوء يعني. إمم. آه، كنت آه تمام. تأجلي إستلام الشغل الجديد. آه، تمام. متوترة؟ اللي أنتِ مرتاحة فيه، آه، ورايحة تحدي جديد بقى. آه، رقم كبير فعلًا. ليه، احكي لي إيه اللي حصل؟ حصل إيه في اليوم ده؟
آآ ما حصلش أي حاجة، الناس كانوا ودودين جدًا معايا وكل حاجة، ويعني ما فيش أي حاجة، بس أنا كنت كل شوية آه، أنا كنت كل شوية بابُص حواليّا كده، أقول أنا باعمل إيه، هو أنا فين، هو أنا إيه اللي أنا عملته ده، هو أنا ليه عملت كده؟ مع إن
إحساسِك أنتِ. إمم. آه، أ قاعدة ن ند ند ندمانة.
بالضبط، مع إن كان، آآ يعني شغل أحسن أو title أحسن وفلوس أحسن وكل حاجة و وقُرب سكن كمان أحسن.
بس طلعتِ آه بس طلعتِ برّه منطقة راحتِك، آه.
بس آه، يعني كون إن أنا باعمل 8 سنين قاعدة في نفس المكان، باشتغل مع نفس الناس، ومرة واحدة كده أنا محطوطة ف ف في شركة تانية، مع ناس تانية، مع حاجات تانية، فدي كانت بجد نقلة.
طَب إمم، طَب قولي لي